É, é a escravidão ela ocorreu em diferente em vários lugares né, do do mundo, né.
Pois é, mas quando as séries brasileiras, a escrava Isaura foi a única branca escrava que aconteceu no planeta, né, isso? É, hum, que o resto, tinha que ser tudo negro, e num é verdade, né, ai se, é é o que você tá dizendo, a escravidão, a escravatura foi foi em todos os países que pu que tiveram, e tiveram com suas cores, né, com as suas próprias cores, né, então muito interessante que eles mostram na boa isso. Tem uma série russa enorme, enorme, que conta a história de uma menina, que ela foi parece até um pouco a escrava Isaura sabe, a história, ela era uma menina que foi adotada pela dona da casa, então ela aprendeu piano, aprendeu não sei o quê, não sei o quê lá, mas só a mãe gostava da garota, a a moça, ma mas ela em nenhum momento adotou a menina pelo nome, então a menina era uma escrava, ela acabou sendo vendida, ela acabou então tem todo um drama de amor aí, não sei o quê, bem legal também essa, mas
Ah. <laughs> Entendi. Aham. Certo. Aham. Hã, qual é? Hum. Aham, tá. Aham. Ah. Certo. Hum. Uhum. Nossa. Aham, nossa, interessante né, e é ban é legal como você consegue, eh, entender v histórias de vários países, né.
A a gente acaba aprendendo muito sobre os países. Você sabe que tem uma turca, essa foi essa foi ah, eu não aguentei mais assistir, eu não aguentei mais, eu não aguentei
Aham. Qual? Uhum. Por que, muito pesada?
ela era tão grande, eu acho que ela tinha 450 capi sério, isso é o número número não, não número inflado assim, eu acho que acho que ela tinha uns quatrocen cada season tinha 120 capítulos, cento é, é doer puro
Ah. Meu Deus. <laughs> Meu Deus! E cada capítulo tem quanto tempo?
1 hora. O Ertruro é a história de como surgiu o muçulmanismo no mundo.

<giggles> Que legal. E assim, você você você já me falou de série você já falou de série chinesa, turca, coreana. Quais séries você assiste assim?
É. Sim, as francesas também, as francesas também são legais, viu? Tem uma francesa que fala de agente, chama My A My Agent, eu acho, em inglês, não sei como fa vai traduzir em português, mas essa série francesa é muito, muito divertida, muito legal, que são agentes q hã, agentes de celebridades, sabe? O agente que arruma trabalho para o artista, essas coisa.
Olha. Uhum. Olha, que legal. Hã. Ah. Sei, aham.
É um escritório com tantos agentes, então o agente como lida com cada artista, os artistas e suas loucuras e neuroses, e suas manias, é muito divertido.
Aham. Que legal, que interessante. Foge então né, foge do do comum, né?
É e tem as séries russas também. As séries russas <giggles>
Ai, russas, meu Deus, você assistiu séries já do do mundo todo. <chuckles>
Eu adoro as séries russas, elas são ótimas. Olha, as séries russas são de uma riqueza de produção, elas são lindíssimas, as roupas, a a o os cenários, os os lugares, as locações, você fala estou na Rússia, tô mudei pra Rússia.
Hã. Hum. Ah legal. Aham. Aham. <giggles> Aham. <giggles>
Super legal, você quer saber qual a minha favorita? Da onde na
Que Eu quero, estou curioso.